Hallo, wie geht's?
Gut geht es mir. Wie geht es dir heute Abend?
Mir geht's fantastisch. <chuckles> Ne, zumindest sind wir nicht krank, ja. Ansonsten geht alles ziemlich bisschen schief, aber zumindest sind wir nicht krank. Wobei natürlich beim Krankwerden haben wir ja auch heutzutage tolle Mittelchen.
Perfekt. Ja, genau, genau.
Ja.
Ja. Wusstest du, dass, wa wusstest du, wann Antibiotika erfunden wurden?
Oh Gott. Äh, nicht genau. Ich wü würde mal jetzt aus dem Bauch heraus sagen, so um die 1900 rum, kann das sein?
Ne, in den 1950ern.
Oh, so spät erst? Wow.
Ja, so spät. Kannst du dir das vor
Ach so, ja, ja, klar, deswegen haben so viele Leute Polio gekriegt.
Ja, und aber kannst dir's vorstellen, ohne Antibiotika? Okay. Du hast, äh du hast 'ne Zahnentzündung, okay? Und
Ja. Ne. Ich wäre wahrscheinlich schon tot ohne Antibiotika.
Genau, genau. Also, oder so miserabel, äh, äh und der der der Tod wäre nicht einfach gekommen. Das wären miserabel
Ne, ne. Ne, du, das das das weiß ich genau, weil die letzte, äh, B die letzte Blasenentzündung, die ich gekriegt habe, die hat so viehisch weh getan und die hat sich so rasant ausgebreitet u und und ich habe mir, glaube ich am 2. Tag war ich schon beim Arzt. Und dann hat er die 1. Ladung von diesen Antibiotika, die hat irgendwie nicht geholfen. Und da ging das sofort in die Nieren rein. Also, ja, da ist mir richtig klar geworden, wie aufgeschmissen wir wären ohne das Zeug.
Ja. Da da wirst du dann elendig dran krepieren.
Ja, ja, ja. Kein Zweifel. Kein Zweifel. Und Elend. Also, m ja, elendig. Ja. Ey, sag mal, wie wirkt denn das eigentlich? Weiß ich gar nicht.
Also, ich weiß, dass es aus Pilzen gemacht wird, irgendwie.
Schimmelpilze, oder?
Sch ja, Schimmelpi irgend irgend sowas, ok? Und wenn du wenn du mal denkst äh, b bist du ja wohl auch als Kind im Wald rumgelaufen und, äh, Pilze gesammelt, ja?
Mhm. Ja, ja, klar.
Und wenn man die, äh, so trocknet und dann so, ähm, äh, zermürbt, weißt du in so 'nem Ding, ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt, ähm
Peni Äh, ja. Da wird Penicillin draus? Ne k
I ne, aber da wird so 'n so 'n Puder draus, ok? Und wenn du das mal das ist so trocken und wenn du das mal riechst oder das auf irgend so ich habe das mal da hatte ich mir mal das Knie abgeschürft und dann, äh, hatte meine Mutt
Okay. Mhm. Ganz normale Pilze jetzt, ja?
Ja, ganz normale Pil äh, ja, ganz normale Pilze ausm Wald. Und dann habe ich das auf nur so 'n bisschen auf die Wunde gemacht. Und die war weg. Okay? Ja, also, total, hm, innerhalb von paar Stunden war's trocken wer als wenn's überhaupt nichts gewesen wäre. Und da
Mhm. Okay. Ey, echt? Aha. Das ist ja verrückt. Also, ich dachte immer, dass Penicillin aus irgendwelchen Schimmelzeug hergestellt wird. Aber warum das jetzt die Bakterien kaputt macht, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung.
Ja, ich ich auch nicht. Also, das ist aber es ist 'ne ist ja 'n Wunder, weißt du, wie das
Ja, ein a a totales Wunder. Das hat ja es hat die Menschheit verändert. Es hat unser Lebensalter, was wir erreichen können, verändert. Ja.
Stell dir mal vor, wie viel weniger Leute heute auf der Welt wären, wäre äh, äh, wenn es nicht Antibiotika gegeben hätte, weißt du?
Ja, ja. Ja.
Ähm.
Ja, ne, also, so g genau. Also, d wo Leute früher dran gestorben sind, daran stirbt man eben heutzutage nicht mehr. Lungenentzündung zum Beispiel oder Tuberkulosis.
Ne. Weißt du kannst du dich wohl auch noch daran erinnern, in Deutschland, im Winter okay, es ist dunkel, es ist kalt und man hat 'ne Erkältung, okay?
Ja. Ja, das ist ja 'ne Virensache. Also größtenteils.
Ja, ja, o k klar, aber es kann ja auch mit Antibiotika, ähm, geheilt werden. Und
Hm, naja, nur wenn es bakteriell ist, oder du kannst, äh also, wenn du 'ne Grippe hast, dann kannst du manchmal so 'ne Nachfolgeentzündung kriegen. Also, kannst du zum Beispiel die Grippe haben und diesen Virus. Und dann kannst du hinterher 'ne Sinusinfektion kriegen, die bakteriell ist.
Ja. Ja, ja, wieder. Also, ich hatte schon mal sowas sowas Schlimmes und dann, ähm
Ja.
ja, weißt du, dann liegst du im Bett, dann schwitzt du wie verrückt und, ähm
Ja, ja, ich hatte als Kind 'n Haufen Mandelentzündungen immer.
Oh, ja, ja, ja, Mandelentzündung, ja. Haben sie dir die rausgenommen?
Aber die gingen dann auch weg. Ne, irgendwann hörte das auf von ganz alleine. Auch komisch, ne?
Ja, es ist ist sehr komisch. Ja, aber weißt du, was ich sagen wollte, dann dann haben sie mir mir Penicillin gegeben. Und dann hatte ich so 'n Ausbruch, weißt du so also, äh, Haut, also aus
Mhm. So 'ne allergische Reaktion?
Total allergisch. Und
Oh ja, da gibt's viele Leute, die allergisch sind da drauf.
Auf Penic äh, Penicillin, ja. Und dann, äh, wurde äh, a auf irgend 'ne andere, ähm, Antibiotika umgestellt und dann ging's. Ähm
Ja, ja. Ja, ja, ähm, da haben wir ja Schwein, dass das heutzutage so breit gefächertes Sortiment gibt. Ja.
Ja, wirklich, weißt du, und dann
Aber aber jetzt ist das Problem ja, dass wir jetzt resistente Bakterien herangezüchtet haben. Weil eben über die Jahre hinweg, äh, v zu viel Antibiotika immer gegeben worden sind und da geistern jetzt schon Bakterien durch Krankenhäuser, diese kannst du mit nix mehr totmachen. Das ist bissel gruselig.
Ne, ne. Ja, stell dir das mal vor, ja. Denn, <snorts> ja, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber weißt du, früher so in den 1800ern, da war das
Ja, da mussten die Leute sich auch dann irgendwie entweder sterben oder selbst erholen, ja.
Ja, ähm, darum war das ich glaube, das, äh sind die meisten Leute sind so in ihren 30ern gestorben, manche auch in ihren ihren 20ern. Und
Ja, ja, und manchmal auch in Scharen also ich glaube, die Pest ist auch was Bakterielles. Also, da ist ja, weiß nicht, 2/3 der Bevölkerung ist ja da weggestorben.
Ja. Ja, kannst du dir sowas vorstellen sowas vorstellen. Weißt du
Ne, Gott sei Dank nicht.
Hm, ja, und, äh, das ist ja nur eine, äh, Erfindung der Medizin, weißt du? Wenn ich so denke, äh, meine Mutter hatte Krebs und das ist, ähm, so 'n Krebs, der ist so aggressiv und vor noch 20 Jahren, so, ist das ähm, äh, Tod war das 'n Todesurteil. Ja, sie
Oh, ja. Ja. Ja, da hat sich viel geändert.
ig viel geändert. Und in 'ner kurzen Zeit, weißt du?
Ja, ja, relativ kurze Zeit, ja. Und die forschen ja auch ständig weiter.
Ja.
Ja, un und jetzt gibt es diese ganz gezielten Imuno-Therapien. Äh, wo die deine eigenen „T“, äh, Zellen da bestücken. Und dann gehen die und suchen ganz gezielt diesen Krebs. Also, gibt's ganz tolle Sachen.
Ähm, ich habe gelesen, gerade hier vor 'm Monat oder so, dass jemand, der, äh, heute geboren wird äh, es erwartet wird, dass er so durchschnittlich um die 90 wird. Okay?
Mhm. Ja, aber ob das spaß macht, ist noch dahingestellt. Wenn die nicht auch außerdem irgendwie die die Quelle der Jugend entdecken, dann ja, also diese letzten 10 Jahre, weiß ich nicht, ob das dann gute Jahre sind. Weil es ist ja das eine, dass die dich jetzt vor der Lungenentzündung retten können, aber das andere ist ja, dass der Rest deines Körpers dann irgendwie nicht mehr mitmacht.
Ja. Mhm. Hast du schon mal gehört, äh, wer die älteste Person des, äh
Na ja, das, äh, d irgend so 'ne, äh, Französin, ne, weiß nicht.
Ja, ja, genau. Weißt du, wie alt die geworden ist, erinnerst dich noch dran?
Ich jetzt vergessen, 124 oder so?
So 122 1/2
Wow, ja irre. Aber das ist auch genetisch. Aber ja, kann ich dir garantieren, dass, vor Penicillin wäre, äh, wäre niemand so alt geworden.
Stell dir das Ne, ne.
Da gibt's einfach zu viele Krankheiten, die dich da erwischen können.
Und dann weißt du, äh, auch heutzutage leben wir ja noch relativ sauber, aber damals weißt du, Trinkwasser war nicht unbedingt sauber und ähm
Ja. Klar, da hat es ja auch d dauernd Leute weggerafft mit äh, was kriegst du denn da, Typhus und Diphtherie und weiß der Geier noch alles.
Wa wusstest du?
Und das Tragische ist ja, dass in Afrika sterben ja heutzutage noch, äh äh, tausende Leute an an Krankheiten, äh, die man eben mit 'ner Handvoll Antibiotika total wegkriegen kann, aber die haben halt diese Sachen nicht.
Aber stell dir mal vor, die hätten die Sachen. Wie viele Leute noch mehr auf diesem Planeten leben würden. Weißt du, das ist alles, ähm
Ja. Ja Alles relativ.
B alles relativ. Ich habe mal 'n
Wobei jetzt schreien ja die ganzen westlichen Länder, dass dass die Geburtenrate zu niedrig ist. Und wir sterben langsam aus. Und, äh, es ist interessant. Habe ich dann irgendwie so 'n Artikel gelesen. Da haben die, äh, Zeter und Mordio geschrien. Und ich habe dann bloß gedacht: „Ja, okay, das sind die westlichen Länder." Afrika, zum Beispiel, hat das Problem überhaupt gar nicht. Ja, die haben
Ja. Natürlich nicht und Indien Indien auch nicht.
wahnsinnig viele junge Leute.
Ja. Ja, also das f das
Ja.
es es wird Also, wenn ich mal denke, wie wie schlimm es noch werden wird in diesem Jahrhundert, weißt du, da muss man schon dankbar sein, dass man jetzt nicht jung ist, weil
Ja. Ja, das denke ich auch manchmal.
Wer weiß, was da passiert ist. Manchmal glaube ich
Ja, ey, wir können zwar Krankheiten heilen, aber wie rettest du dich vor diesen M Mikroplastik in deiner Luft und im Trinkwasser und im Essen? Ja, da stehen mir die Hage Haare zu Berge.
Ja, oder oder auch weißt du von von Sachen mit'm Klima und so und und alles Mögliche. Da hast du überhaupt keine, äh, keine Kontrolle mehr. Aber, ähm, wer weiß denn, was dann noch für Entdeckungen kommen, die, ähm
Ja, ja. Ja. Ja, vielleicht k entdecke ich meine, die arbeiten ja zum Beispiel dran, äh, aus der Luft, dieses Kohlendioxid irgendwie rauszusaugen, funktioniert bloß noch nicht so richtig. Aber, d äh, die andere Sache die einem Hoffnung gibt, das ist ja diese ähm, diese Forschung da nach neuen Energien
Ja.
und, ja.
Ja, das das stimmt. Also da ist, ähm, äh äh, da ist schon viel Technisches, das da noch erfunden werden muss und dass es sicherlich besser machen.
Ja. Ja, zum Beispiel, wenn das denn jemals gelingt, Fusionsenergie herzustellen, ohne dass es mehr Energie kostet, als es ausspuckt, dann bräuchten wir ja nicht mehr die ganze Kohle verbrennen.
Ja, und dann wäre Energie sozusagen fast umsonst.
Ja, das auch. Aber manchmal habe ich den Verdacht, deswegen, äh, wird's nicht erforscht, weil ist ja kein Profit drin dann.
<snorts> Die die Öllobby wird das verhindern, ja?
Ja, ja, so ungefähr. Ey, da hätte ich früher hätte ich keinen Zweifel daran, dass die das irgendwie untergraben.
Ja.
Ja, da da kann man nur hoffen, dass das in irgendeinem europäischen Land erforscht wird, wo vielleicht die Regierung doch 'n bisschen mehr Gewalt ausübt auf die Lobby.
Ja, was
Weil hier hast du ja oft das Gefühl, dass die ganze Wirtschaft oder die P also dass dass die Politik da von diesen Kapitalisten praktisch gesteuert wird.
Von den Kapitalisten. Das habe ich irgendwo schon mal w gehört, ich weiß noch nie weiß aber noch nicht, wo wo, weißt du, äh.
<snorts> Ja, okay, fällt mir jetzt vielleicht nicht das richtige Wort ein, aber okay, zum Beispiel die Food Lobby, ja, die da uns Müll verfüttert und ja.
Ja klar. Ja klar. Ja, aber weißt du, ähm ähm, ja, wenn es zur Entdeckung kommt, äh, von Sachen, dann ist Amerika spitze, okay? Aber die wa
Ja. Ey, solange die noch die die Ausländer reinlassen.
Genau.
Weil, das das sind die wahren Entdecker heutzutage.
Nämlich
Unsere Kinder, die wollen ja nichts mehr machen. <chuckles>
J da aber das stimmt, du, das kann ich dir sagen. Al wenn du heute mal guckst wer die Ärzte sind hier, das sind die kommen alle aus dem Aus oder die meisten kommen. Ja.
Ja, ja. Das st Indien Indien, Iran, ja. Also wenn sie wenn Trump die alle rausschmeißt, da stehen wir nackig da. <chuckles>
Ja, das kann ich dir sagen.
Es da haben sich jetzt wohl da die Krankenhäuser, die haben schon geschrien laut, dass er das soll das ja aufhören mit diesen, äh, ja Visum, äh, äh, Bann oder aus irgendwelchen Ländern wollen wir die Leute nicht mehr und die Krankenhäuser sagen: „Ja, natürlich wollen wir die Leute. Sonst haben wir nämlich gar keinen mehr.”
Ja. Ja, weißt du, meine Partnerin, die arbeitet für Loma Linda und die macht so, ähm, Billing und und, äh, ähm, <clicks tongue> Ärzte-Credentialing, okay? Und die haben so wenige Ärzte, die bezahlen für Ärzte hierher zu kommen. Nicht nur machen die nicht nur das Visum, sondern die
Mhm. Okay. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen.
die ziehen die ganze Familie her. Die, äh, bezahlen für das erste Jahr in einem Mietshaus. Die, äh, äh, also <sighs>
Wow. Wow. Na ja, weil weil, der der Bedarf wird immer größer. Und das das Angebot äh, das einheimische Angebot eben offensichtlich kann nicht mithalten. Und ist ja auch 'ne tolle Sache. Ich meine, das ist ja ringsherum 'ne tolle Sache, bis nicht der Trump da dumme Ideen kriegt, auf einmal.
Ne, äh, ich Ja, ja, ja, klar. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, die ist so 'ne, äh, Trumps-support, äh, äh, also wirklich schwer. Ähm, naja, das ist für 'n anderes Mal. Hey, hör mal zu, ähm, vielen Dank für deine Zeit, wie immer, ja, und, ähm, ruhe dich aus, und dann hoffentlich sprechen wir bald, ja?
Mhm. Ja. Ja, hat mir Spaß gemacht. Ja, mach dir 'n schönen Tag noch. Tschüss.
Gut, Tschüss.